Verdade. E, outra é o que pra mim faz realmente sentido, né, você tratar o seu cliente de uma maneira mais, eh
Uhum.
É, aí não não não tô dizendo nem dessa coisa da "o cliente tem sempre razão", mas você tem que tratá-lo com um pouquinho mais de cuidado, né, e realmente aqui não existe isso, sabe. <laughs>
É, mas você vê que, assim. Eh, eu não sei se você já viu esses vídeos, mas, assim, que falam que no Rio de Janeiro, ah, eles tratam o cliente você falando isso me lembrou muito desses vídeos que rolam nas redes sociais, assim, que falam que no Rio de Janeiro, eu não sei porque eu não sei se você é do Rio de Janeiro ou se já esteve lá. Mas as pessoas falam que é exatamente isso. Falam assim: "A gente chega no Rio de Janeiro, no restaurante, num bar e alguma coisa parece que a gente tá pedindo um favor pra pessoa atender". Porque o tratamento é horroroso. A pessoa olha pra você e fala: "Tá, ai eu" tipo arrastando o chinelo, sabe. "Que que você quer?" <laughs>
Hã. Não. Ah, já estive. Olha lá. <laughs> <laughs> Olha, fizeram fizeram um um um como é que chama? Um internship, como é que é isso? Uma
É, então. Em em em hum, bom. É. <laughs>
um ai, como chama isso, gente? Esqueci! Um estágio. Fizeram estágio em Portugal. <laughs>
<laughs> Então eu bom, que primeiro que, assim, eu entendo pra você, eh eu entendo de você essa frustração mesmo. Como eu falei, né, o processo ele é ele tem que ser realista, ele tem que ser possível, ele tem que ser gradual, e envolve esses ajustes culturais, emocionais, práticos, assim, da vida, né. Porque aquela história de que é quase igual o Brasil, não é, né. A tirando a língua, não é, né, e e de adaptação porque ué, infelizmente você não vai poder mudar isso. Eles não vão mudar isso, porque eles não parecem estar nem um pouco interessados em mudar isso, né. Então, pra pra te causar exato. É, exato. Pra te causar menos aborrecimento é o que você acabou de falar. Tem que me adaptar porque não tem muita saída, né. <laughs>
Sim. Sim. Uhum. Não é. Hum. É verdade. Uhum. É. É verdade, é verdade. Eu que vou ter que me adaptar, né. E Uhum. É verdade. É se acostumar e bola pra frente, né. É usar o que o brasileiro tem de melhor, que é a adaptabilidade, não é?